Bạn ơi, bạn đang sống xa quê hay là bạn đang làm việc trên chính quê hương của bạn vậy?
Ừm, mình đang sống xa quê đó bạn ơi, nên nhớ quê dữ lắm luôn!
Ủa, như vậy thì bạn lúc bạn nhớ quê quá chừng á, thì bạn nhớ cái gì nhất? Nhớ đồ ăn hay là nhớ con người?
Ừm. Ta nói a, đầu tiên á là sẽ nhớ gia đình, tiếp theo là chắc chắn là phải nhớ đồ ăn đặc sản của quê mình rồi đó. <chuckles>
Ừm. Ừm, nhưng mà cái món ăn nào ở quê bạn làm bạn nhớ khi đi xa nhất vậy?
À, cái mấy món ăn mà để mà nghĩ tới là thấy, ơ, bùng nổ dị vị giác với lại là cả là cảm xúc á, là thích nhất là cái, a, cá lóc nướng trui đó bạn.
Ừm. Wow! Cái món cá lóc nướng trui này là học ở ở những cái quán ở các thành phố lớn hổng có bán nè. Như vậy, ưm, cái thời điểm nào là cái thời điểm mà bạn về quê và bạn ăn cái món này, bạn làm cái món này ăn?
Ờ. Ờ, đúng rồi! Trời ơi, ta nói cái thời điểm mà ngon nhất ăn á nha, là phải là mùa nước lũ, nó nước nổi về. Xong nha, cái, ờ, đi câu cá lóc, đi câu cá cá đồng á, câu được một con cá lóc thiệt là to lên nướng trui, nó mới đã đó.
Ờ. Ê, bộ lúc nước nổi là dễ câu dính cá hay sao?
Ừm, ừm, đúng rồi, tại vì nước lũ về á, là nó sẽ đem thêm rất là nhiều cá, tôm, cua về đó bạn, xong cái sẽ đi câu cá, đi giăng lưới. Nó rất là nhiều hình thức, thì bắt được cá lóc đồng thì nó sẽ ngon hơn cá lóc nuôi.
Ừm. Trời ơi, đã quá ta! À, mà bạn ơi, mình nghe nói cái mùa mà nước nổi á, có phải là sau cái mùa gặt lúa hông?
Ừm. À, đúng rồi.
Nó là tháng mấy?
Cái lúc mà nước nổi á nha, là khoảng cái thời gian là tháng 9, tháng 10 đó bạn. Đó là nước nó lên dần dần dần rồi đó.
Ừm. Mà mình có đọc ở trên tài liệu du lịch á, khi mà nước nổi là nó trắng đồng luôn, cái cánh đồng nó y như biển hồ luôn á, mình hông có thấy bờ luôn. Thì lúc đó câu cá là bạn ngồi ở đâu bạn câu? Nó nó ngập hết trơn như vậy rồi á, thì mình có cái chỗ nào lý tưởng để câu xong rồi ăn tại chỗ hông?
Ừm. Ừm, đúng rồi đó nha. Cái này á, nhắc tới cái này á là nhớ tới cái ký ức, à, hồi đâu, 3-4 năm về trước á, cái, ơ, lúc, ờ, lúc đó thì mới có học lớp 9, lớp 10 à, bây giờ thì học đại học rồi, nham. Cái, a, đi câu cá, đi, a, câu cá ở ngoài đồng á, là sẽ đi những cái chiếc xuồng, chiếc xuồng nhỏ ở miền Tây á bạn, đó.
Ừm. Ừm. Ủa, bơi xuồng câu hả?
À, à, đúng rồi, bơi xuồng. Cứ bơi ra cái chỗ nào mà nghi nghi là cái ổ đó có ổ cá lóc hay cá rô gì đó bắt đầu là thả mồi xuống câu liền.
Trời ơi, nó đã! Vừa ở trên xuồng mà vừa câu cá cái cảm giác này mình chưa có thấy luôn á, tại vì ở thành phố lớn là người ta có dịch vụ câu rồi ngồi yên cục hà.
Ừm. Ừm. Nói chung là cái này chắc đặc sản miền Tây đi ha. À, với có cái lần ừm, nó, cái lần đó nha, tự nhiên cái, a, nhớ năm đó là đi câu nha, câu được rất là nhiều cá, đi với ba mình. Trời ơi ha, ba mình thì chèo xuồng, còn mình thì ngồi phía trước câu. Ta nói câu nó hăng quá bạn ơi, câu một hồi nghe, xong cái quay đi quay lại thấy mình lọt xuống dưới ruộng hồi nào hổng hay luôn.
<laughs> Ừ, ừ, ừ, trải nghiệm này thích nè. Ừm. Ôi, chết mồ! Sao mà tự nhiên nhảy chụp con cá hay sao à lọt vậy? <laughs> Rồi sao, bạn biết bơi hông?
Ừm. À, à đó. <laughs> Cái lúc đó thì mình chưa có biết bơi. Mình đi học đại học là mình mới được dạy bơi, còn cái lúc đó là mình mình không biết bơi mà mình đi với ba mình, mình yên tâm. Ba mình cái gì chả làm được, ba mình lo hết.
Đó, còn Rồi ba nhảy xuống hả?
Thì đó! Trời ơi, đang câu cá ha, xong cái cái cần câu của mình, cá nó lôi đi, xong cái mình ham quá, cái mình cứ với theo như này nè, với theo xong rồi mình ngã xuống một cái đùng luôn. Thế là ba mình cũng hoảng loạn, ba mình nhảy xuống, ba mình vớt mình lên. <laughs>
Ừm. Trời ơi kịch tính như phim. Xong rồi, xong rồi cái ba bốc bạn bỏ lên cái xuồng lại hả?
<inhales> Ờ. Trời ơi, ta nói về nhà hai cha con ướt nhem hết trơn vậy á. Xong mẹ hoảng hồn, mẹ sợ quá trời sợ, đâu dám cho đi câu cá lóc với ba nữa đâu. <laughs>
Ủa rồi hổng cho câu cá, rồi cái đặc sản cá nướng trui rồi sao? Cái món đó ngon vậy giờ hổng cho câu rồi sao?
Ừm. Hổng sao, có ba mình lo, nói chung là ba mình chuyển sang giăng lưới, ờ, giăng lưới. Thì, ờ, thật ra thì lúc nãy bạn cũng có hỏi á là nếu mà nước lũ nó ngập á, thì sẽ, ơ, nướng cá ở đâu? Thường thì trong nhà á, miền Tây thì hay có mấy cái vườn cây ăn trái, mà vườn cây ăn trái thì nó cao lắm, cho nên là nước nó hổng có ngập tới được. Đó, thì, ờ, khi mà cái mùa mà lúa mà gặt xong có rơm á, thì sẽ chất một ít rơm lên cái vườn cây ăn trái đó, để mà mình có thể là dùng rơm làm cái gì đó.
<laughs> Ba bảo ờ. Ờ. Đúng rồi. Ừm, ừm. À, như vậy rơm là nguyên liệu để tạo ra cái món cá này.
Ừm. Đúng rồi. Đó, nó là một phần luôn đó. Ừm.
Ừm, mà mà đi câu á, là ở chỗ cái đồng ruộng đang ngập nước, xong rồi đem cá vô cái vườn cây ăn trái. Ê, bắt đầu tui thấy nó nên thơ rồi đó. Ừm
Ừm. À, đó. Nên thơ ha! Chưa đâu, còn nha, ở ngoài ruộng á, là còn có hái bông súng đồng nữa, đó. Cái, ơ, bắt đầu ừm.
Ừm. Ê, bông súng hái chơi hay ăn kèm vậy?
Bông súng hái là ăn kèm nha. Bông súng là hái, nhổ bông súng lên, nó đẹp mà nó thơm lắm, ăn kèm với cá lóc nướng trui luôn. Xong rồi còn ăn kèm với một ít rau hái ở trong vườn nhà nữa.
Ê, kể sâu cái đó đi, kể s kể vô cái đó, rồi bây giờ từ cái đoạn là nướng cá là làm sao để cho cá nó chín nà? Nướng trui nó khác cái nướng mọi chỗ nào?
Rồi. Ừm. Ừm, bây giờ khi mà, à, lúc mà đã có con cá lóc á, ba mình thì dĩ nhiên ba là sẽ bắt được rồi, ba lúc nào cũng bắt được nhiều cá lóc hết. Xong á, cái đầu mẹ sẽ làm cá sơ sơ, cái đầu có một cái que tre, cắm vô từ cái miệng con cá xuôi thẳng xuống cái đuôi vậy đó. Cái đầu ghim trên đắt, ghim trên cái nền đất á, rồi phủ rơm lên, xong rồi bắt đầu đốt. Ta nói ha, đốt cháy vậy đó, cháy xém hết luôn, cháy phừng phừng luôn, cứ hết rơm là cho vào.
Ừm. Ừm. Ê nghe kể thôi mà mà mà nghe mùi luôn á, <laughs> ngồi nghe kể mà cảm nhận mùi là cái cây tre đó, một đầu là có con cá rồi, còn cái đầu còn lại cái mình dộng cái hự xuống là nó cắm xuống đất, nó chổng ngược lên, đúng hông?
Ta nói xong Ừm, ừm, đó. Ừm. À! Đúng rồi, chính xác luôn đó. Ta nói nha, xong nha, nướng rơm á thì nó rất là thơm, ờ, đó, bắt đầu á là bắt đầu mình mới bắt đầu nướng xong, phải hông? Là cái ở bên ngoài á, là nó sẽ cháy đen luôn cái con cá nó cháy đen thùi lùi à, <chuckles> rồi
Ừ, ừm, ừm. Ừm, mà có đánh vảy hông?
Ừm, hông có cần đánh vảy nha, mình phải để cái con cá như vậy luôn, nguyên con, không có mổ bụng, không đánh vảy.
Ồ! Là nguyên con vậy. Ồ, hay ta! Ờ, mà đúng rồi, cháy đen á, thì nó cháy cái vảy thôi, xong mình mình mình gỡ ra hả, mình gỡ cái than nó ra hả?
Ừm. Đó. Đúng rồi đó. Cái cháy đen xong, phải hông? Khi mà nó rơm á, nó đã cháy tàn hết rồi, bắt đầu mình mới dập đi, bắt đầu mình mới lấy con cá ra, mình chặt một cái tàu lá chuối, mình để cái con cá lên trên cái tàu lá chuối đó bạn. Đó, ừm, bắt đầu bạn mới tách ra, ừm tách ra nha, khi mà bạn tách ra là bạn sẽ thấy là, à, do mình hông có đánh vảy, cho nên mình tách một phát nà nó ra nguyên một cái mảng luôn, là bạn sẽ thấy cái thịt cá ở bên trong nó trắng mà nó vẫn còn giữ được cái độ bóng nước luôn.
Ôi trời ơi, thiên nhiên vô cùng! Mình đang hình dung là nước nó tươm ra, hương thơm bốc lên và nóng hổi, nằm ở trên lá chuối, rồi nó có lồng cái mùi lá chuối tươi lên. Wow, wow! <laughs> Rồi, hiểu ừm, cái vỏ tức là cái vảy cá lột là nó đi nguyên miếng chứ hổng có sợ dính cái tro đen đen, phải hông?
Ừm. À! Đúng, đúng. Đó, đó, đó, phải thử cái đó nha. Ừm. Ờ. Đúng rồi, hổng có sợ, bởi vậy mình phải để cái vẩy, lột ra xong á, bắt đầu á, là bắt đầu mình để đó, cái bắt đầu chuẩn bị rổ rau cho mình nha, chén nước mắm cay, nước mắm chua ngọt.
Ừm, ừm. À, ăn cái món đó là là dùng con cá để lên lá rau xong rồi cho vô miệng ăn hả? Hay là có kèm bún hay là bánh tráng gì hông?
Trời ơi! Ừm, thật ra thường á thì, à, nếu mà có bún hay bánh tráng thì càng tốt, còn hổng có thì cứ làm cây nhà lá vườn. Đó. Mà nhà mình á thì thường là, kiểu như, hay tụ tập ngoài cái vườn à cái giống như là, cái vườn cam, vườn bưởi nhà mình vậy đó. Xong cái nướng, cái bắt đầu mỗi người 1 khâu, như mẹ thì sẽ đi ha, làm thêm mấy cái loại rau, bún nè, bánh tráng nè, rồi nước chấm nè, mình với ba mình á thì, ờ, canh lửa nướng cá. Đó, thì cứ vậy đó, rồi ngồi ngoài vườn. Ừm.
Ừm. Ừm. Mỗi một lần mỗi 1 lần mà gầy cái tụ ăn như vầy nè là có rủ bà con hông hay là gia đình có ba mẹ với bạn thôi?
Có rủ chứ. Trời, nhiều khi rủ bà con nè, rồi cái lâu lâu á, là mấy đứa bạn mình nó về, cái nó cũng ham lắm nha, nó khoái lắm! Trời ơi, ờ, nó nói: "Trời, cho biết trông tới mùa nước nổi nhà bạn để mà mình được về, mình trải nghiệm cái cá lóc nướng trui rồi ngồi ngoài bờ ăn, nhìn ngắm, nhìn cái, a, ruộng nước bao la, rồi chèo xuồng, hái bông súng đồ quá!" Vậy đó.
<laughs> Ừm. Mình mới nghe kể tới khúc này thôi. mình chưa có hỏi về cái cảm giác lúc ăn thôi là mình đã thèm rồi đó. Rồi bây giờ bạn kể cho mình thêm về cái vị, được hông? Tức là khi mà cuốn cái miếng cá còn ấm và thơm ơi là thơm vô cái lá rau đi, rồi chấm miếng nước, ờ, nước mắm hả, nước mắm chua ngọt cay, đúng hông? Ừm. Ờ, thì khi mà đưa vô miệng nhai á thì cái cảm xúc của bạn lúc đó là sao vậy? Mình tò mò quá à.
Ừm, nó Ừm. Ờ, nước mắm chua ngọt ờ, nước mắm chua ngọt đó. Trời ơi, tự nhiên giờ nhắc nó thèm làm sao á! Cái, ơ cái lúc đó nha, cái thịt cá thì nó bốc khói lên mà nó mọng nước nha, rồi á, nó ngọt lắm. Tuy là ở bên ngoài cháy đen chứ bên trong ngọt ngay! Xong á, để một miếng xà lách, một miếng bún nhỏ, rồi rau thơm nè, diếp cá nè, rồi bông súng đồng nè, dưa leo nè, cái miếng cá vô, cuốn lại, chấm vô nước mắm chua ngọt. Nó cay cay, nó thơm mà thịt cá nó mềm, nó nóng nóng ha. Ta nói ăn nó đã gì đâu á bạn ơi!
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi nó mặn mặn, cay cay, bông súng nó giòn giòn. <laughs> Nghe sướng ha. Ừm, mà mà bình thường á, con nít á, có ăn cái món này được hông vậy? Tại vì cá lóc nó có xương á bạn.
Ờ. Ừ, đúng, đúng, đúng. <laughs> Ừm. À, được, được, hổng có sao, tại vì á, cái phần lưng cá là cái phần thịt mà thịt nó rất là chắc và nó không có xương. Đó, thì con nít thì sẽ ăn cái phần lưng đó và ăn với nước chấm là nước chấm, ơ, hông có ớt. Đó, thì nó sẽ dễ ăn, nó ăn được.
Ừm. Vậy là cái mình lo ngại là xương là là mình chỉ cần mình lựa đúng cái phần thịt là an toàn bạn ha.
Ừm. Ờ. Đó, chính xác luôn đó. Thì đó, mình nhớ á nha, trời ơi lần nào mà nhà mình ăn cái đó ta nói thiệt "mỹ vị nhân gian". Ta nói, đi đâu bây giờ mình cũng nhớ tới cái cảm giác, cái khung cảnh đó, cái mùi ở chỗ đó, nó thơm cái mùi cá lóc nướng, cái thơm cái mùi rơm, rồi cái mùi sình non của, ơ, đồng ruộng lúa đó bạn là nước nó về mà nó nó nó gió nó thổi phảng phất vô đó. Cái bông súng á, thì cái hương thơm của nó tròn nó nhẹ nhẹ, nó đã gì đâu bạn ơi!
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ. Thế bây giờ nếu mà bưng cái món đó mà đem lên bất cứ cái nhà hàng nào nó cũng hổng có ra cái không khí và cái hương thơm đó, đúng hông? Như vậy muốn ăn là muốn ăn là chỉ có về quê bạn thôi.
Ờ. Đúng rồi, thiếu thiếu nha. Ờ! Nói chung là nói chung do là có thể là nó gắn liền với những cái khung cảnh, à, quê nhà, kỷ niệm đồng ruộng lúa nữa. Cho nên là bây giờ ở Sài Gòn thì người ta cũng có bán cá lóc nướng mọi nè, nhưng mà nhiều khi ăn á thì nó nó ngon thôi chứ nó hổng có cái cảm giác xung quanh giống vậy.
Ừm. Ờ. Ừm. Mình thấy mấy cái đợt mà cúng ông Táo hay gì đó, người ngoài đường có bán cũng xỏ vô cây mía nướng, nhưng mà nó hông có ra cái sự hấp dẫn như nãy giờ bạn nói đâu. Mà từ cái đợt mà bạn đi học á, đi học đại học thì bao lâu bạn về quê một lần?
Ừm. Ừm, cái lúc mà đi học đại học á nha, là sau đó là cỡ ha một năm là về được có 2 lần thôi, về được mùa hè với dịp Tết thôi à.
Ơ, nhưng mà hai cái dịp đó rồi có ăn món này hông? Tại vì nó hổng có trúng cái mùa nước nổi nè.
Cũng hơi tiếc tiếc một chút, tại vì á là cái tháng 9, tháng 10 á là mình đang thi, thành ra là đang cũng hổng có về được. Nên là nhiều khi á bạn, trời, ta nói nha, buồn dễ sợ, ba mẹ bày bữa tiệc ở ngoài đồng ăn uống xong chụp hình gửi lên cho mình coi đứa con xa nhà này. <laughs>
Ừm. Trời Giờ hổng biết đang nên vui hay nên buồn luôn. <laughs> Trời ơi! Mà bây giờ như vầy nè, cho mình hỏi nha, nếu mà Tết với lại nghỉ hè mà về nó hông có cái mùa câu cá lý tưởng á, thì có thay được con cá nào khác mà dùng cái biện pháp cá lóc nướng trui này hông, cho đỡ nhớ?
Ờ. Thiệt! Ừm. Thì có chứ. Ừm, có. Thì ba mẹ mình luôn á là, kiểu, thương con lắm, cho nên có chuẩn bị lúc nào cũng để lại một ít rơm trên trên cái vườn cây ăn trái đó. Rồi xong rồi mình sẽ thay thế bằng cách là mình mua cá lóc nuôi, thì, ờ, nó hổng có cá lóc đồng thì mình xài cá lóc nuôi đỡ đỡ đi. Đó. <laughs> Ừm. Rơm. Ừm. À, đúng rồi.
Ừm. <laughs> Là để dành cái, ơ, rơm, để cho nó đúng cái mùi đó, nhưng mà cá thì đi mua. <laughs> Vậy là cũng được, cho đỡ ghiền. Ờ, có bao giờ bạn bạn dẫn bạn bè đại học về nhà bạn chơi để tận hưởng cái món ngon này chưa? Trời ơi, mỹ vị nhân gian thiệt!
Ừm, đó. Bạn có tin ồ! Có, bạn biết hông? Cái đợt mà hồi trước á, năm trước á nha, thì mùa nước lũ là mình về được, có năm nay là mới hổng về được thôi. Là á, mình dẫn 7 đứa về, mà tụi nó chèo xuồng mà ta nói á, nó bỏ cái xuồng nó bơi ở ngoài đồng ruộng luôn á bạn. Nó ham tới vậy á ừm, ừm. Ờ, nó hòa nhập thiên nhiên dữ vậy luôn bạn ha. Đứa thì á, lội xuống x xuống ruộng ha, đứa thì câu cá, đứa thì đeo v theo ba mình giăng lưới ha. Rồi lên ngồi ăn đứa nào đứa nấy ăn nhưng mà mình tưởng như là nó đói dữ lắm vậy đó. <laughs>
Ừm. Ủa, hòa hòa nhập thiên nhiên dữ vậy luôn? Hông phải đâu, tại được kích thích á. Khi mà món ngon nó quá sức sức tưởng tượng của con người thì cái lực ăn nó tới đó luôn á. <laughs>
<laughs> Ừm. Ờ. Bạn biết không? Cũng có một cái kỷ niệm rất là buồn cười, là mẹ mình hỏi nhỏ mẹ mình hỏi nhỏ: "Ủa con ơi, ở trên thành phố người ta hông có bán cái này hả? Sao bạn của con có vẻ hơi đói?" <giggles> Mình cười quá trời cười luôn! <laughs>
Ờ, bạn kể. Nó có bán mà nó hổng có giống! <laughs> Trời ơi, vui quá!
<laughs> Không, cái mình mới phải giải thích với mẹ mình á là thật ra mấy đứa bạn mình á là mấy bạn ở miền Bắc, miền Trung mà mấy bạn ở trong thành phố lớn á, ờ, mấy bạn chưa có từng thử ừm, nên là mấy bạn rất là tò mò.
Ừm. Ừm. Ê, có bao giờ là có người nước ngoài về ăn cái món đó chưa?
việc chưa có người nước ngoài nào về, nhưng mà, à, mình có bạn người nước ngoài học chung trường đại học á, thì mình cũng giới thiệu, mình cũng kể kể cho bạn ấy nghe.
Ừm, hổng chừng á dắt về xong người ta định cư ở dưới đó luôn á! <laughs> Tại vì
À, đúng rồi nha. <laughs> Biết đâu có con rể hay gì luôn thì sao ha? <laughs>
Ờ, ai biết được, cái món này nó dụ quá mà. Trời ơi, mình nghe bạn kể chuyện vầy thôi là mình còn cảm thấy bị thu hút á, nãy giờ mình tưởng tượng có cách nào để về quê cái vùng quê đó của bạn để ăn thử hông nè? <laughs>
Ừm. Trời, ta nói nhớ lại á, nó vừa nhớ nhà mà nó vừa m nhớ món ăn nữa. Cái khung cảnh mà miền Tây sông nước, rồi nước lũ lên nè ha, rồi ngồi ngoài vườn nướng rơm ha, ta nói khói bay nghi ngút, trái cây đồ, hái bưởi, hái cam trong vườn ăn nữa, trời!
Ừm. Ừm. Trời ơi, đã cái món đó nó ngon rồi còn tráng miệng tại chỗ nữa còn cái gì bằng trời!
Ừm. Ừm. À, chặt thêm trái dừa uống nữa nha. Nhà mình là dừa bao la, phải thêm một trái dừa tươi. Ừm.
Trời ơi, trời ơi! Nước giải khát tuyệt hảo luôn! <chuckles> Nãy giờ được nghe bạn nói cái mỹ vị nhân gian này mình ghiền quá đi, hổng chịu nổi nữa rồi đó. Kiểu gì chắc là thời gian tới cũng phải mò về miền Tây một chuyến mà tìm cách để ăn được cái món này cho bằng được. Hời ơi, cám ơn cái chia sẻ quá hấp dẫn của bạn luôn nha, mình thích lắm luôn á!
<laughs> Rồi. <chuckles> Ừm. À, thiệt ra thì cái cái này á cũng nên thử một lần đi, cái trải nghiệm này nó nó cũng đáng nhớ lắm đó nha. Nói chung hơi cực một xíu, hơi vất vả nhưng mà, kiểu, đáng đó.
Ừm, ừm. Ừm, nghe kể thôi là đã mắc nhớ luôn rồi nè. Cảm ơn bạn nhiều nha. Chào bạn, bye bye.
<laughs> OK, mình cũng rất là vui. Cảm ơn bạn nhiều nha. Chào bạn. Ừm.
Ừm.